É interessante esse seu ponto de vista, né, ao ponto de deixar claro pra ele que nós estamos alinhados e e e coordenados pra não pra largar de mão o trabalho, mas fazer de forma coesa, de forma coordenada, né, regrada.
Oh. Unir. Sim. Ou ele paga essa hora extra pra todo mundo, 24h, é é 8h de trabalho, 16h de hora extra, ótimo. Seu salário seu salário vai quadruplicar, então aí aí show.
Ah sim, se pagasse era ótimo se Exato, exato.
Que não é que não é fazível
Uhum. Claro, claro, precisa dormir, descansar, lazer.
né?
Não, não tem como passar 24h com a mente no trabalho.
É. Então é isso. Une seus amigos, seus colegas, põe as cartas na mesa e fala: "Olha só, já não temos", "Ah, não, porque eu não quero causar confusão", "Nós não temos opção, daqui a 6 meses, nós estamos odiando esse trabalho, daqui a 1 ano nós estamos de mal um com o outro, daqui a 1 ano e meio nós estamos com todos esses problemas e problemas em casa, familiar, não dá."
É isso. Sim, sim. Claro. Hum, sim. Exato. Sim, sim.
Não tem Aí que que acontece, um de nós sai sozinho sem força, agora nós somos unidos, nós temos força junto.
Exato, exato. É, é uma é uma boa dica, uma boa sugestão, nunca tinha parado pra pensar por esse lado.
Esperam Espero que isso seja eu acho espero que isso seja uma estratégia boa, e vai ser, se vocês conversarem direitinho e ver todas as saídas
Claro, claro. Sim, sim. Sim, vamos alinhar.
"e se ele falar isso? E se eles falar aquilo? E se ele mandar 2 de nós embora e oferecer o dobro do salário pra 1 de nós?", sabe?